Matanong lang, paano mo inaayos ang maliit na espasyo para mas maging komportable ka?
Mm. Um, actually, 'no? Unang-una kasing ginagawa ko naglilinis, ganyan. Para alam mo 'yon, um, lumuwag 'yong ano, mag m ano tawag dito? Magtanggal ng alikabok, ganyan, magwalis ng sahig. 'Di ba? Unang-una 'yan, komportable ka diyan. Tsaka hindi, do'n din naman talaga minsan 'yong mga basura ang nakakapagpaliit ng espasyo, 'di ba? Oo, tapos, um, ano pa ba? Ah, minsan, hindi naman minsan, madalas, 'no? 'Yong-'yong workstation, um, ayan minsan lumiliit ang espasyo dahil kung ano-ano 'yong nakapatong, 'di ba? Since table siya, 'di ba? Lahat nando'n, um, ano ba 'to? Pang-skin care, ah, gamot, since kailangan ng maintenance ng lola mo tumatanda na ganyan, so, nando'n. Ah, kasi 'pag nakaupo, um, pag nakaupo na ako sa ano, sa sa trabaho ko. Me nahirapan na akong tumayo parang gusto kong matapos 'yong ano, 'yong task, kung anuman 'yong ginagawa ko. So, ando'n din 'yong tubigan, ah, 'yong water bottles, 'yong mga 'yong mga Aqua Flask 'yong mga ganyan malalaki. Oo, tapos ganyan, ah, minsan ayun lang, ah, minsan 'pag hindi na'ko makatiis, ayan actually, ngayon may piggy bank sa harap ko. Hindi ko alam bakit nandito 'to, sa workstation ko. Oo 'yan. Tapos, um, ayun 'pag hindi na'ko makatiis 'yan tumatayo na ako. Parang, um, medyo hindi na bumibigat na, sumasakit na 'yong mata ko, ganyan. Hindi dahil sa ano, nakatutok ako sa computer, kundi dahil sa kalat na nakikita ko. Ayan, tumatayo nagbabawas-bawas ng mga ano, ng mga, ah, mga kalat ganyan. Nag-o-or ina nilalagay na lang ulit sa tamang lagayan gano'n. Para ano ano, anong tawag dito komportableng magtrabaho ganyan.
Oo. Totoo. Oo. Oo. Mhm. Ay, talaga? Oo. Ayan, oo. Ayon, <gasps> feeling ko ikaw 'yong tao na parang, madali 'yong accessible lang 'yong ano, lalo na 'yong tubig 'no, kaysa naman pupunta ka pa para magre-refill o kaya kukuha ng inumin 'di ba? So, gusto mo 'yong, ah, naka-focus ka sa trabaho ba tapos ano, parang ang dali mo na lang kukunin 'yong mga iba pang puwedeng gamitin, na lagi mong ginagamit. Kaya siguro nilalagay mo rin siya doon, 'di ba. Pero oo, matanong lang kung may anak ka ba? Kasi, minsan 'di ba, sila 'yong madalas na nagkakalat, gawa ng, um, hindi mo maiiwasan 'yon eh, kasi nature sa bata. Oo, naging ano ba 'yon sa'yo? Naging issue? <chuckles> Ayan.
Mm. Oo, oo. Ay, naku. Oo, sinabi mo pa. Mm, palagi yung issue sa akin 'no. 'Yong alam mo 'yon, 'yong pagdating sa eskuwela, 'yong sapatos nando'n lang 'di ba, sa sa ano, sa kung saan mo hinubad. Parang lagi kung I'm not sure kung naririnig mo 'to sa magulang mo 'no, "Para kang ahas." 'yong ganyan. Kung sa'n kung sa'n ka naghubad nando'n lang 'yong ano, 'yong 'yong, ah, mga kalat mo, medyas oo, ganyan. Laging issue yan sa akin na nakakaano, na nakaka anong tawag do'n? Nakakabwisit 'pag paulit-ulit 'di ba? Ah, minsan sasabihin ko, "Itatapon ko na talaga lahat ng gamit mo kapagka hindi mo yan niligpit." ganyan. O, kaya lang wa epek. <laughs> Ako na lang din ang magdadampot ganyan. So, ayan talaga yung mga struggles ko pero siyempre, bilang gusto mong ma-organize 'yong ano, 'yong loob ng, ah, loob ng bahay mo or loob ng kuwarto mo, so 'yan, ah, dadamputin mo 'yan. Pero ngayon, ah, mi pagka nagkakaro'n ako ng, ah, ng maraming time ganyan, um pero pinipilit ko talaga na magkaro'n ng time. So, um, andiyan 'yong, um, magbabawas ako ng gamit, nag-de-declutter ako. Oo, um, kapagka puno na yung aparador at tsaka yung hangeran na alam mo yun? Minsan yung mga damit na hindi naman nagagamit, naka-stock lang do'n, sayang 'di ba? So, um, pamigay na lang, mapakinabangan pa ng iba. Lalo ngayon, 'di ba, maraming naman nasalanta ng bagyo. So, baka, um, nag-declutter ako tapos 'yon, um, i-donate do'n sa mga ano, do'n sa mga nasalanta. Kasi dito din sa amin, sa community namin, marami din naman.
Oo, 'yan. Yung pinaghubaran. Oo, totoo. Ah, oo. Ayan, oo. Totoo. Ay, oo. Nakakatuwa naman, naisip mo yung ganun na bagay 'no. <clicks tongue> At saka nakakatulong din sa'yo 'di ba, parang, ah, mas luluwag yung space since yung mga hindi ginagamit is matatanggal na do'n tapos mapapakinabangan pa ng ibang tao. Which is yung napapanahon ngayon 'no, gaya ng sabi mo, 'yung sa kalamidad na naranasan natin 'no na ng bagyo, ganyan. So 'pag ay totoo totoo 'di ba, parang yun nalang din yung way natin para tumulong sa kanila, 'di ba. So
Hmm. Tama. Oo, nakakaawa. Hmm. Tama, tama.
Ano ba yan? Um, pa iba ba 'yung paglilinis mo or pag-aayos ng mga gamit mo sa kuwarto, sa sala, sa kusina, magkakaiba-iba ba 'yung paraan nila?
<clicks tongue> Ay oo, magkakakaiba, lalo na kapagka ano, kapagka sa CR, ayan. Ayan, talagang nauubos yung oras ko diyan. Ah, gusto ko yung malinis na malinis, yung ano, yung maputing-maputi yung ano, yung inuupuan, yung trono. So, malinis na malinis 'yan. Oo, ah, kasi alam mo 'yon 'no, 'yong parang, um, ayun yung kumbaga ayon yung kaya nga sinabing CR, parang comfort room, <laughs> 'di ba. Ayon yung kailangan 'pag uupo ka do'n, komportable ka, mabango, ganyan 'di ba. So, yun lagi kong i um, nililinis parang dapat ano, parang, ah, spotless yung yung ano oo, ah, same 'yan do'n sa ano, do'n sa do'n sa lababo, sa kusina, ganyan. Um, kasi nakakadagdag yung nakakadagdag 'yan hindi ko alam ah o baka sa'kin lang 'to, 'no. Kahit malinis yung sala mo pero 'pag titingin mo do'n pag tingin mo do'n sa lababo, 'sang tambak yung hugasin, parang nababalewala yung ano, yung yung linis ng ano, ng kapaligiran. Me pa 'pag mayro'n nakatambak na ano, na hugasin sa lababo, ganyan. So, ayan lagi kong, ah, laging dapat malinis ang lababo, ah, at saka ayun na din 'yung paraan mo 'di ba para ano para, ah, kung maliit yung space, 'di ba. Katulad ng kung maliit yung lababo mo pero malinis naman, walang um, walang nakakalat na kung ano-ano, nakapatong na plato na kung ano-ano 'di ba. Um, komportable kang kumilos, komportable kang magluto, ganyan. Kasi walang naka-ano, nakatambak na hugasin, ganyan.
Ayan, oo. Oo. <chuckles> 'Yong trono. Ay, totoo. Ayan, oo. Uy, totoo. Oo. Totoo. <gasps> Alam mo, ang ganda no'n, 'yong s lalo na 'yong sa CR, comfort room. <gasps> Kasi kapag pumupu ah, eto ako kasi kapag kunwari bibisita ako sa isang bahay, <gasps> 'yan 'yong una kong ano eh, palatandaan na malinis 'yong isang tahanan, kung malinis 'yong ano, CR. Ayan 'yong 'yan 'yong madalas na ano eh, tinitignan na nakakapag ganon. Pero ikaw ba may pagka-OC ka ba or medyo? Sa tingin mo, 'yong parang oo, konting ano lang bagay tsaka paano nangyari yun na ganun yung naging mindset mo?
Yes. True, di ba? Yun yong Ay, medyo. <gasps> Hindi ko alam, basta-basta hindi ako mapapakali kapagka may hindi tama, may hindi ano, hindi naka-arrange <gasps> na ganyan. Parang hindi ako mapapakali, kailangan ano, kailangan ayusin ko. <gasps> Ah, minsan alam mo, napansin ko 'yon no'ng, um, nakapila ako sa ano, sa, ano saan ba 'to, <gasps> sa fast food chain na nakabaliko 'yong ano, 'yong sign nila na parang ano oo, inayos ko talaga siya. <laughs> Oo, hindi ko alam bakit gano'n. Oo, tapos pagka 'di ba, um, yun nga din sa sa fast food chain 'di ba siyempre maglilinis ang crew 'di ba <gasps> hindi ako ano, hindi ako kampante na parang ano, parang 'yong pinunasan ng basa ng basahan ganyan, <gasps> punasan ko pa siya ng wipes tsaka ng alkohol. <laughs> <gasps> Ih sorry na. Oo, gano'n. <gasps> Oo, eh pero kasi hindi, para din sa safety mo na 'di ba marami ng, um, marami ng mga ano na viruses ngayon na hindi natin inaakala na mayro'n pala 'di ba. Ayan 'yong 'yong, um
Oo. Ah, talaga? <chuckles> <gasps> Oo. Ay, wow. <chuckles> <gasps> Talaga? Oo. Ah, talaga? Ang galing. Mm. Oo, totoo.
Kumbaga yung ba ah, bacteria na na puwedeng mapasa satin di ba, hindi natin alam. So, hindi naman siguro sa pagiging OC 'no? Parang siguro, <gasps> ah, pagiging health conscious or something like that, mga ganyan.
Oo. Mm, important tsaka nakakatuwa naman 'yong 'yong ibang, parang hindi napapansin ng mga pangkaraniwang tao, 'no? Talagang nagagawa mo siya. Kasi may malasakit ka, ibig sabihin sa hindi lang sa sarili mo. Kasi kung sa sarili mo, um, ano eh, hindi mo siya gagawin, parang sa iba. Kumbaga sa bahay n'yo lang 'no? Pero siguro may malasakit ka din sa ibang tao na, ano, na nandoon, 'di ba? Tsaka nando'n sa establishment na 'yon. Nakakatuwa naman 'yong ganong bagay 'no? Pero nakala
Hmm, mm. <laughs> Parang minsan nakakahiya 'di ba? Pagka-ano, 'pag ano ba 'to? <laughs> Di ba?
oo, nakala <laughs> Oo, 'no? Mm. Pero nakakatuwa kasi, parang actually eto 'yong mga nagva-viral eh, 'no? Na parang inaayos nila. Nangyari ba sa 'yo 'yon? 'Yong parang sa grocery, 'di ba? Parang mga nakaano na may nakita kasi ako no'n sa social media. Oo, sa groceries sa aisle kunwari ng mga pagkain, ganyan. Tapos mga dry foods tapos naka-ano siya, nakatagilid-tagilid, inisa-isa niya pa 'yon ayusin. 'Di naman dumating sa point na gano'n? Ah, talaga?
Ay, naka-file. Oo. Ah. <chuckles> Oo, minsan. Minsan gano'n, minsan gano'n. Oo kasi minsan masakit sa mata, na parang ay say ah, parang, um, nasasayangan ako 'yong do'n sa ano, do'n sa pagiging, ah, tidy nung ano, nung shelves. Tapos nagugulo lang ng ano, na parang, "Ay, sige ayusin natin 'to", ganyan. Di ba? Minsan kinakausap ko pa yung sarili ko parang, "Ayusin natin 'to, ang gulo, nakakainis, ba't ganyan." yung may mga ganon.
Oo. Ang galing. Talaga? Ang galing. Ayun ah, ang galing, mm.
Oo. Totoo, puwera biro. Pero meron ano, um, anong tawag dito? Ah, teka lang nakalimutan ko. So yun nga, bukod dun, ah, meron pa yan na ano, na parang, ah, nakalimutan ko si pero mamaya 'pag naalala ko i i ia-ano ko kasi hindi ko talaga matandaan. <laughs> <gasps>
Oo, 'yan sige. Ito, oo. Ito matanong 'no? Kasi connected din talaga do'n eh. Sa inyo ba, sa pamilya n'yo, na talagang kasama yung magulang, kapatid, 'yan, ganyan ba sa bahay niyo? Kasi minsan, nakakalakihan nila 'yon eh, na kapag nakikita or iba or opposite 'yon magkaiba?
Ay, hindi, parehas lang. Um, lalo, um, lalo sa eto, oo, no'ng-no'ng-no'ng no'ng bata ako, kasi gano'n naman talaga parang, ah, maayos 'yong ano, maayos 'yong bahay namin. Nanay ko, nagtatahi ng mga ano, ng mga kurtina alam mo 'yon? Para maging presko 'yong oo, 'yong bahay, maging presentable at komportable 'di ba? Ah, 'andon na, na gumagawa siya ng sapin ng ano, ng, ah, ng sala set, ganyan. Ah, pati 'yong cover ng, ah, ng lamesa, ganyan. Para ano, para, maging pre basta maging komportable. So, ayun 'yong na-adapt namin. Even 'yong do'n sa ano, 'yong do'n sa mga sapatos, at kung ano-ano pa. Sabi niya, "Make sure na, ah, kahit luma 'yong sapatos dapat laging malinis, bagong laba, nalalabahan siya." 'di ba? Para hindi ka naman mukhang ah, maganda nga 'yong sapatos mo pero sak saksakan naman ng dumi 'di ba? Parang, ah, kung kailan mo pa hindi mo na na na nalabahan simula no'ng na binili mo siya 'di ba may mga gano'n. Oo, sab siguro ay nakalakihan namin, especially 'yong ano, 'yong kuya ko napakalinis niyan sa ano napakaingat niya sa gamit niya. 'Yong lahat, <gasps> ah, organized. So, siyo siguro ayun 'yong ano, 'yong, ah, something to follow, na ano, na parang makakagaan din sa ano, sa pang-araw-araw na buhay.
Ay, wow! Ang galing! Oo. Oo, totoo. Mm, <chuckles> Oo, 'yan. Mm. Ayun, totoo 'yan, 'no? Kasi minsan nagsisimula din talaga 'yan sa pamilya, 'no? Lalo na kung ang ganda ng ano, ng talagang mindset ng pamilya pagdating sa kalinisan. Pero ito, 'no? Ito 'yong mga tipikal na nanay. Ewan ko kung maari mong sabihin kung 'yong ganito ba 'yong nanay mo, na oo, ang dami-dami ng gamit, tapos pati mga Tupperware. Kasi, 'di ba, sabi nila 'yong Tupperware daw ano 'yan, eh, mas mahalaga pa 'yan sa mga anak, 'di ba? Sabi nila. So 'yong nanay mo din ba gano'n? Parang hirap itapon kahit na ang dami ng kumbaga malinis naman siya, pero ang dami na nakalagay na ano, na Tupperware. Siyempre sayang 'yong space, hindi lahat nagagamit. May may gano'n bang ano, karanasan ka?
Hmm. Mahal. Oo, oo. Oo. Uy, oo mayroon. Kasi siyempre ang mahal talaga ng Tupperware. So, nauso 'yan no'ng mga, ah, 90's ganyan. Ah, napakamahal niyan. So, um, kukuhanin matibay nga. So kukuhanin mo 'yan ng hulugan, ganyan. Since siyempre, hindi mo siya mababayaran ng ano, kasi mahal nga. Ngayon, siyempre kasi ha over the years, nag-a-ano na siya. Nagkakaro'n na ng stain, nagkakaro'n na ng ano, hindi na magandang tingnan. So, um, lagi kong ine-explain sa kanya na napa napakinabangan mo na siya ng mahabang panahon, 'di ba? It's about time na ano, na i-give up mo na siya. Ayaw niya pa rin pumayag. So, ang ginagawa ko ginagawa ko, hindi niya nakikita iniisa-isa ko 'yan. Parang parang every magtatapon ako ng basura, tinatapon ko siya. <laughs> Oo, <sniffs> para hindi halata, hanggang sa ano, wala na siyang makita. Tapos, that's the time na hinahanap, "Nasa'n ba dito 'yong mga ano ko?" Ayan. So, 'di ba? Eh, wala na siyang magagawa, naitapon ko na. Ayan, "Sorry." <laughs> Hindi kasi, 'di ba oo, ginamit mo 'yan para, um, binili mo 'yan para makap mapakinabangan, 'di ba? Eh, ngayon na hindi na siya mapapakinabangan. Um, it's about time na alam mo 'yon? Para nga maliit lang 'yong space, eh. So, ah, mayro'ng mga bagong, ah, gamit na nabili na kailangan ng ano, um, ng space. So, siyempre palitan mo na 'yong ano, 'yong 'yong 'yong luma. Sabi nga nila, huwag mong i-keep 'yong ano, 'yong hindi na hindi na nakakapagpasaya sa'yo. Hindi na nagiging hindi na nagkakaro'n ng silbi sa'yo, ganyan. Dahil kalat lang siya.
Oo. Matitibay 'yon, eh, 'di ba? Oo. Oo, 'yan. Ayaw. <laughs> Ay talaga, para hindi mahalata. Ang galing, oo. Sorry na lang, 'no? Oo. Totoo. Ayan, oo. Ayan, totoo 'yan. Mm, ano naman 'yong maipapayo mo naman sa mga tao na may mayroon lang silang maliit na espasyo, eh, sa bahay. Pero gusto nilang maging komportable pa rin at spacious. Ano ba 'yong dapat nilang gawin?
<clicks tongue> Ah, mag o ah, magsimulang maglinis na lang muna ng bahay, 'di ba? Bago natin isipin kung ano 'yong dapat alisin. Kasi 'pag malinis ang bahay mo, do'n mo makikita kung ano 'yong kailangang palitan, 'di ba? Hindi 'yong parang, sige lang ang palit ng gamit, sige lang ang palit ng kara kasangkapan. Pero hindi malinis ang buong bahay, 'di ba? So, 'yon muna 'yong una nating gawin, 'di ba? Ah, ayan.
Oo. Ay, totoo. Mm, totoo kalinisan talaga, 'no? Ang importante, kapag talagang gusto mo maging maayos 'yong tahanan. Kaya, maraming maraming salamat sa pagbabahagi.
True. Ayan. Salamat din sa pakikinig. Ingat palagi. Paalam.